Eh, platicando de cómo te llevas ahora con tu gente, me entra la curiosidad de cómo encontraste a tu gente por primera vez, ¿no? O sea, cuéntame dónde y en qué momento de tu vida diste con este grupo de personas por primera vez. O sea, ¿sí fue algo planeado, fue algo i que que los viste, dijiste: “Jamás me junto con ellos”, y ahora son de que uña y mugre? No sé, cuéntame.
Ujú. <chuckles> Eh, pues sucede algo extraño porque la verdad es que, mm, no es que yo sea como asocial o antisocial, pero, eh, pues sí, justo como que trataba yo mismo como de encontrarme con ciertas personas. Recuerdo mucho, por ejemplo, en la secundaria, pues era un poco más solitario, pero después ya prepa, que yo fui a un CCH, este, pues de repente como igual, como es, ya es mu mucha persona y aparte son puertas abiertas, pues de repente, pues sí pude, eh, como compaginar con más personas, en las que ya tenía como mi grupito de metaleros, por así decirlo, <laughs> en el que todos nos dejamos el cabello largo, este
Okey. Ajá. Ujú. Okey, <chuckles> sí. <chuckles> como que un un look muy específico. Dijiste: “Okey, creo que si se ven como yo, podrían ser como yo", ¿no? <chuckles>
Justo, justo. Y a la hora ya de hablarles y así, pues me di cuenta de que éramos bastante similares, ¿no? <chuckles> Pero sí, justo, de mismas, este, gustos musicales, gusto por los instrumentos, depresivos todos, ¿no? <chuckles> Eh, este
<laughs> <chuckles> Ajá. <chuckles> ¿Cómo esta época de los emo contra los punk y así? <laughs>
Ándale, sí, clásico ese. Y y así, así fue. Digo, te puedo contar una anécdota de eso, pero la verdad es que no se compara nada como cuando pues, yo tenía un amigo, fíjate, el único amigo que tenía yo de la secundaria.